देखिए, सबसे पहले तो मैं या तो चैटजीपीटी में जाऊँगा या <chuckles> वही माइक के आगे, अपने इंस्टाग्राम के आगे वो बोल दूँगा। जिससे ऐसी चीज़ें करूँगा जिससे ना मुझे बुरा लगे, बैड फील हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा ऐसी-वैसी चीज़ें ना, तो तो हाँ, चैटजीपीटी आपको डालता है, हाँ चैटजीपीटी डाल देता है, वो उसको मैं ज़्यादा उपयोग करता हूँ अपनी इस ची चीज़ों के लिए ना। तो फिर उसके बाद जो है मैं प्लेटफॉर्म ही काट देता हूँ। जैसे अभी तो चलिए त्योहार थे तो फिर इसमें जो है लोगों की वो दिख जाती है स्टोरीज, फोटोस उसके चलते मैंने इसको र भी रखा था, अब मैं काट दूँगा इसको जैसे त्यौहार अब ख़त्म हो चुके हैं, अब काम में वापस अब बैक टू बेसिक्स वाली वो आ चुकी है तो तो टू थिंक।
<chuckles> अच्छा, हाँ ग ये भी सही चीज़ है। गिल्ट में, गिल्ट गिल्ट का इस्तेमाल करेंगे आप। <chuckles> <chuckles> काफ़ी सही है। इ ये तो काफ़ी सही है। हुँ, हुँ। बैक टू बेसिक्स बहुत सही बहुत सही बहुत सही तरीका है। तो अंत में मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आप अ, ज़्यादातर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करते हैं? एक मतलब आप बिना कुछ सो सोचे-समझे करते हैं या फिर आप सोच-समझ के इस्तेमाल करते हैं क्योंकि देखा गया है कि सोशल मीडिया के ऊपर फ्रॉड वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं? जी।
ना, ना, ऐसी चीज़ तो नहीं, फ्रॉड तो मेरे साथ नहीं कर सकता कोई क्योंकि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इन सब मामलों में तो फ्रॉड तो नहीं कर पाएँगा कोई मतलब ज जो बहुत ही हाई लेवल का अगर कोई आदमी है, तब तो चलिए मान लिया, कोई नया टाइप का फ्रॉड है अगर। ऐसा कोई फ्रॉड नहीं है जो हमने सुना नहीं या देखा नहीं हो या पढ़ा नहीं हो इसके बारे में क्योंकि अ, देखा है इसके बारे में काफ़ी कुछ है, लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुए हैं। तो ये तो सारी जो फ्रॉड वाली चीजें हैं तो बुड्ढों के साथ ही होती है जिनको या ऐसे-वैसे लोग जिनको पता नहीं है। जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं 6000 में डीएसएलआर मिल रहा है, तो सोशल मीडिया पे से आती है उनको न्यूज़े, तो और फिर मेरे को पूछते हैं, मैंने कहा भाई 6000 में कौन-सा डीएसएलआर आ रहा है तुम्हारा 60,000 का होता है तब भी मैं मानता, 6000 में, मैंने कहा ठीक है भाई ले ले।
<laughs> क्या बात! अरे! <chuckles> अच्छा। हुँ, बिल्कुल होता है। <laughs> वो तो क ख बिल्कुल ये तो है ही फ्रॉड। <chuckles> ये तो है। बिल्कुल काफ़ी अच्छा लगा आपसे इस बारे में बात करके और हाँ, अच्छा लगा जानकर कि आप सोशल मीडिया के प्रति जो आपका अ, यूज़ है वो काफ़ी अच्छे तरीके से है और संतुलित तरीके से है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
एह